No, ehm, dicevo, uhm, ques su qu su questo discorso di demonizzare, effettivamente, sì, uhm, sono più demonizzate, nel senso che probabilmente, anche nello sviluppo, uhm, si sono create magari delle situazioni spiacevoli, per cui hanno hanno portato, diciamo, a fare molta più attenzione in questo in questo senso.
Cer Cer Eh sì, no, beh, oggi c'è un mucchio di gente che ne approfitta, cioè ha capito che da lì dei malintenzionati han capito allora, non c'erano tanti me malintenzionati. Statisticamente, probabilmente, ce n'eran già anche allora qualcuno, però era molto, molto più difficile. Difatti, io, diciamo, in in tante vivi in tante conoscenze dal vivo poi, che ho fatto non son mai stato deluso, diciamo de cioè la persona era quella era quella che si che si diceva, che si palesava. Non mi è mai capitato di trovare qualcosa poi vabbè poi t u a pelle si è v si è verificato che non c'era magari poi quella simpatia, non ho trovato la persona o la persona non ha trovato simpatico me. C'è sta n noi c ho avuto ho ve ho ehm, è durato 3, 2, 3, 4 anni, adesso non mi ricordo queste queste e poi mi son stufa ho avuto anche anche un paio di 2, 3 storie s ho si sono anche create. All'epoca ero libero, ho avu poi cert ce poi però c'era la distanza e quella, vabbè, non è che mi ha permesso ma forse quello, anche per questioni caratteriali mie mie, che non è che sono uno molto che che che poi alla fine cerco cerco. Io vivo da solo, son tanti anni che sto da solo, sto bene da solo. Eh? <chuckles> Dimmi.
E e a Ecco. Beh, quello quello può può capitare, ecco, ehm, diciamo così, eh. Mh. Attraverso attraverso Mh, mh. Mh. Beh, diciamo beh, diciamo che diciamo che a a a quell'epoca, magari, la distanza era un po' più difficile, diciamo così, da accorciare, nel senso che a adesso adesso le le di le distanze sono comunque relative, anche anche per la possibilità di viaggiare con più semplicità, no?
No, no, poi ma no. No. Ma, no, no. No, no, no, anzi; no, no, vabbè, per me, no. Ora di ve do non parliamo di distanze in aereo, ni coso sì, ma anche allora, vai, 20 anni fa c'eran c'era autostrade, c'era tutto, automobile eh, vabbè, ma anche oggi, Liguria e Napoli, i chilometri sono sempre quello, saranno 6, 700 chilometri, non lo so. E comunque è sempre un discorso somma più ti ci vuole ci vuole un mezza una mezza giornata no, mezza uhm, sì, mezza giornata ini eh, col sedere in macchina, andare senza mai fermarti, quasi mezza giornata, insomma. Uno che ne ha vogl allora, allora come oggi. <chuckles>
Beh, però, insomma, Liguria, Napoli. <chuckles> Sì, sì. Eh, insomma, non è n non è semplice e ascolta Mh, eh, certo, certamente, magari, ehm, sia siamo un po' più collegati, diciamo, con con possibilità un po' più frequenti. Ti volevo chiedere: ti è mai capitato, uhm, di, uhm, fare questa conoscenza online, di darti un appuntamento e poi recarti all'appuntamento e l'altra persona non c'era?
Certo. Poi dimmi.

No no, t'ho detto prima, non son mai rimasto deluso, mai, mai, mai. È s capitato che l'altra persona è rimasta lì dicendomi: "mah, sai, io pensavo fossi diverso" ma ma questo un paio di volte
Ah, okay. Però diciamo buche, non te ne hanno date.
"pensavo fossi fossi pensavo po" no, buca, buca mai. "Pensavo fossi diverso, pensavo così e colà" e, insomma. Ma poi ho avuto anche delle situazioni di di di donne che, vabbè, poi, mhmm, uhm, cioè, si erano anche un po' infatuate, che ho dovuto poi faticare un pochettino a allontanarle. Per questo dire: “Ma, guarda, tutto sommato è inutile, siam distanti, non può non può non può funzionare, non può funzionare, lasciamo perdere”. E e, insomma, qualcuna, magari, forse c'ha c'ha anche c'ha anche patito. Mi è dispiaciuto molto questo, per carità.
<chuckles> .Siam troppo distanti, eh. Eh beh, ma su quelle, diciamo sulle amicizie forse nate così uno nel momento in cui, uhm, prova a fare un'amicizia di questo tipo, mhmm, qualche cosa di questo tipo, lo devi mettere lo devi mettere in conto, no, nel senso sia la distanza, sia
Eh ma no, non è il tipo, è questio Ma sì e no, vabbè lì, beh, c'era stato c'era stato un certo feeling. Poi ma quello anche nella vita reale, capita che una persona la conosci, poi magari ci ci nasce qualcosa e poi, dopo un po', ti rendi conto che quella persona lì non è la persona che fa per te, qui è pari pari alla vita reale. Diven perché tanti, appunto, dicono: “Oh, la vita quello”. Ma, ragazzi, è la vita. Questa è la ormai, la vita di oggi è quella lì. Ci si conosce online, ci si conosce ci si conosce al bar, ci si può conoscere sul lavoro, si può conoscere in palestra. È un'occasione in più per conoscere una persona, no, l'unica cosa
Chi chiaramente. È così. Beh, sicuramente, diciamo, è un luogo più condiviso, diciamo la piazza virtuale, in qualche modo. Ma oggi io
Oggi è più condi oggi è molto più cond io oggi, uhm, avendo un'età che n che non me ne frega più niente, ma immagino che se oggi volessi, avessi 30, 40 anni di meno, qua ma oggi potrei conoscere 10 donne al giorno. Di queste, poi, facendo la scrematura, un po' di qua, di là, di oggi, immagino che sia sia una cosa pazzesca, perché però oggi c'è da dire che c'è da stare molto attenti al discorso della delle fregature. Quello sì, oggi sì.
Ecco, ecco, ti vo ti volevo chiedere questo, diciamo, secondo te in che cosa è cambiata, diciamo, l'amicizia online di un po' di tempo fa, le amicizie online di oggi, quali sono i pro e quali sono i contro?

Sentendoci al telefono poi si creava un pochettino, allora era un po' più era era un po' più profondo il legame che si creava, perché la voce insomma c'ha c'ha c'ha un insomma, la voce indubbiamente è qualcosa che ci colpisce.
Sì, dimmi pure. Beh, è un'altra un'altra forma espressiva, insomma, che ti fa anche trasparire un pochettino di emozioni. Intanto intanto <giggles> come dire, era una forma di controllo, per capire se stavi parlando con un uomo o con u con una donna, perché poi, uno ti può uno ti può mandare foto, o quelle che vuole, però non sai mai se sono totalmente reali.
Esat esatto. Esatto, intanto c'è quello, ah, cer Certo. Ma ma allora ma allora diciamo che c'era abbastanza, secondo me c'era abbastanza buona fede genera generalmente, in questo in questo tipo di attività, questo tipo di di di passatempo. Sequestrato, sì, sì, sì, sì eh beh
Ah, a tu dici che poi si è si è si è sviluppata in senso ne in senso negativo poi, con con il corso degli anni.
Certo, certo. No, no allora c'era abbastanza buona fede. Io ho conosciuto tante tante ragazze, tante donne e poi dopo il te 2 telefonate, dice: "Eh ma ci potremmo incontrare," sempre dal da detto da loro, io non non non sono sempre stato in una posizione, diciamo, arretrata, nel nel senso, sì, no, per non passare il solito insomma il solito discorso. Io, il mio ruolo da maschio, non è che cerco di prevaricare, anche perché poi, io so benissimo che sono le donne che scelgono, è inutile, poi quelli che delle volte si accaniscono, cose ma son le sì una donna la donna la la puoi corteggiare, la puoi la puoi insomma, però poi alla fine è lei che deve decidere perché l'uomo non è che è decide lui. <chuckles>
Mh, mh, mh. Un po' schiva, un po' restia. <chuckles> <chuckles> Ah beh, quindi quindi diciamo che ti limitavi soltanto, diciamo, a un'attività un pochettino, come dire, di conoscenza da una parte, e poi quando magari capivi capivi che ti poteva interessare, anche un pochettino di corteggiamento in questo senso.
Sì conoscente, farmi cono Ma, diciamo era un era una forma di diciamo di così, ma proviamo, non puoi sì magari poi ci si ci si vede, magari e difatti, poi tante appunto: "Ci vediamo e ci incontriamo." Vabbè, generalmente ero io che mi spostavo perché, andavo ho girato, ho girato per l'Italia, ho girato al sud, al nord, all'est, al centro.
E ecco ecco ti è ca t ti ti è capitato di far tanti chilometri, per per magari, ehm, co conoscere realmente questa persona?
Sì sì, sì sì. Certo, certo, ma all'epoca potevo viaggiare, c'avevo i mezzi sia di tempo che economici, potevo tranquillamente viaggiare, mi piaceva anche andare un po' in giro, mi era mi distraevo un po'. All'epoca ero ero so ero solo. Dimmi.
E, e

E qua e e quant quanto è stato il massimo di chilometraggio che hai percorso, magari per andare a conoscere una persona se se ti ricordi, se ti viene in mente?
Uhm. Sono andato beh, io essendo dalla Lig dalla Lig dalla Liguria diciamo, occidentale sono andato a Napoli, fino a Napoli, il massimo è stato a Napoli, poi non di più, non Napoli, po qualche volta a Roma, Bologna, ehm, un po' in girato anche per il nord, Insomma ho girato parecchio. Devo dire che veramente Napoli e Roma c'era era dove c'eran c'erano più c'era più una assidua frequentazione di di ragazze e di donne, che frequentavano queste chat generalmen venivano da quella z da quelle zone lì Napoli e Roma, no veramen
Mh-mh. Addirittura. E beh, na be una bella distanza e e E <chuckles> E vabbé. E già già i Già intanto per il bacino d'utenza che hanno queste città, ehm, e poi e poi era forse anche u anche un modo, per te, per visitare magari la città, ehm, se magari non c'eri stato.
Eh, sì probabilmente anche quello certo, certo. Ah Sì, ma poi ma dico eran diciamo ne trova ne ne trovavo più lì perché probabilmente sono anche persone più più aperte, più espansive rispetto magari cosa ne so, ai ai musoni del Nord, che insomma sono un po' più un po' più restii a a questo genera generalizzando per carità.
<laughs> Beh ma ma m magari magari c'era anche all'inizio un discorso, come dire, intanto di accessibilità a queste a questi strumenti, perché comunque bisognava avere una connessione internet innanzitutto, poi anche
Bah! Sì, può darsi sì, beh certo erano erano anni certo, certo, oggi sarebbe molto più ogg
A anche un
Immagino che oggi sia molto più faci
anche un discorso di timore dico, anche un un discorso di timore sai di incontrare una persona che non conosci.
Sì, sì, ma può esserci ma ripeto no, ma ripeto, ma all'epoca all'epoca era c'era un po' più di buona c'era più secondo me c'era molta più buona fede, perché se non è non era così non era così demonizzato come sono oggi demon da un lato vengono vengono considerate, "Uuh, no" e dall'altro vengono demonizzati, no. Era un po' più c'era un po' più così u prenderli per così per come vengono diciamo. Difatti ho conosciuto tante persone ehm, cosa?
Molta più buona fede. Beh, più Beh di